Ne, ne, also das äh, das haben wir so ganz klar geregelt, genau.
Okay. Mhm.
Aber also ich hätte mich damit auch abgefunden, also d dass wir da wirklich auf 'ner f freundschaftlicher Ebene, äh, miteinander Gespräche führen können und er auch mal ab und zu mithilft, wenn ich ihn mal brauche, wenn wirklich was Schweres ansteht. Ich ich würde ihn ja jetzt nicht jederzeit rufen, wenn mal irgendwas Kleines ist. Aber bei den großen Sachen, dass er sich einfach mal mit angeboten hätte und gesagt hätte: „Okay, komm, dann machen wir das mal am Wochenende, und dann ist das auch gut. Ist ja auch mein Grundstück, ne? Ich möchte ja auch was davon haben.‟ Aber, ne, also da sagt er ganz klar: „Ne, mache ich nicht, will ich nicht. Ich habe jetzt meins, und du machst das jetzt schön alleine.‟ <chuckles> Ja.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay, für ihn ist ganz klar diese Trennung. Das hörte sich aber eher so an, als wenn du die Beziehung beendet hast, so wie du es grade darstellst. Genau, okay. Okay, deswegen ist auch dieser dieser ge g dieses Gekränkte da, spielt natürlich dann auch noch auch noch 'ne Rolle mit, dass er jetzt ganz bewusst sagt: „Du wolltest die Trennung, ähm, das ist von dir ausgegangen, jetzt sieh zu, wie du alleine klarkommst.“ Okay.
Ja. Ja, ja, genau, weil Ja. Ja, ja, ja. Genau. Mhm. Ja. Ja, wobei die Kinder ja auch sehr froh sind f über diese Trennung, ne? Also das das ging ja dann wirklich nicht mehr, äh. Und von daher ja, wir leben jetzt auch sehr harmonisch hier, und das ist auch alles gut so.
Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
Ja, genau. Nur das Finanzielle. Mhm. Mhm.
Nur das Finanzielle, das ist natürlich schon jetzt, äh, 'n Problem auf jeden Fall natürlich. Ähm. Aber ich würde dir wirklich raten, dich zu erkundigen, ob's da die Möglichkeit gibt, erst mal, ähm, vielleicht irgendwo so 'ne kostenlose Beratung zu kriegen, um damit du wirklich genau weißt ähm, nicht, dass du jetzt wirklich noch weiter wirklich dann i irgendwie dir alles vom Mund absparst, um irgendwie diese Raten zu zahlen. Und nachher, nach dem Verkauf, gehört ihm die Hälfte, egal, wer nachher was bezahlt hat. Ähm Und das ist natürlich und ich es könnte wirklich so sein weil ich weiß ja nicht, ähm, ob ihr sonst die Raten immer fair halbe halbe getrennt habt oder ob er auch der Hauptverdiener war früher bei den Raten wie sich das dann überhaupt auswirkt.
Mhm. Ja. Mhm. Ne, da Ne, wir haben das beide gleich gleich abgezahlt. Genau, genau. Ja.
Okay, immer zu gleichen Teilen? Okay. Genau, das sind natürlich auch Sachen, die dann nachher bei so was dann aufn Tisch kommen. Ähm, aber da würde ich mich auf jeden Fall erkundigen, weil solange er im Grundbuch steht, gehört ihm die Hälfte vom Haus und deswegen ähm, mhm, rein rechtlich ja, deswegen würde ich dir wirklich raten, lieber schnellstmöglich dich zu erkundigen, als wie es jetzt vielleicht noch mal 'n Jahr aufzuschieben.
Mhm. Mhm. Rein rechtlich, ja.

Genau, also, er stellt sich das auch alles ganz einfach vor, also: „Verkauf das Haus.“, und dann, ja ich sage: „Und dann sitze ich auf der Straße mit 3 Kindern, also, w und und und Tieren.”, ne? Es ist ja nicht so einfach, und es nimmt ja auch nicht jeder, äh, noch Haustiere, ne? Also, das ist so schon 'ne Wohnung zu kriegen wir brauchen ja mindestens 'ne Drei Vierzimmerwohnung
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
weil, wie gesagt, meine großen Kinder, die s die die bringen dann ihre Freunde mit. Da kann ich auch nicht sagen: „Ihr zieht jetzt zusammen in ein Zimmer.”, <chuckles> übergangsweise, ne?
Mhm. Ja, ja, klar. Mhm, mhm.
Äh, ja, es ist halt alles
Aber stellt er denn dann auch noch finanzielle Ansprüche an dich? Hat er das auch schon so gesagt?
Finanzielle Ansch also, er hat's gesagt, wenn das Haus verkauft wird und da noch, äh, 'ne Summe XY rauskommt, möchte er auf jeden Fall die Hälfte haben, ja. Ja.
Okay, also, genau, das also, das ist schon, genau ähm, deswegen hast du ja jetzt schon ein Jahr praktisch alleine bezahlt. Ähm, so hast hat's sich zumindest da dargestellt. Also, er hat, seitdem er ausgezogen ist, hat er k-ka äh, die Raten nicht mehr sich daran beteiligt für das Haus?
Ja. Ja. Ne, gar nicht, gar nicht. Und das, äh das Problem ist natürlich auch ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob er mir mit, äh zumindest auf'm Grundstück bisschen mithelfen kann. Wir haben 'n Riesengrundstück und da ist so so wilder Wein, und alles und das muss halt alles verschnitten werden und auch die Bäu wir haben Eu Obstbäume und alles Mögliche. Und ne das ne, der hat gesagt: „Das war doch deine Entscheidung, also, jetzt komm klar damit.“ Also, was ich halt auch sehr, hm, ja, egoistisch finde. Ich wollte grad sagen, genau.
Ne. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Gut, es geht ja nicht nur um dich, es geht ja auch um die Kinder, die da leben, ne? Es sind ja auch die gemeinsamen Kinder. Es ist so es wär natürlich was anderes, wenn ihr allein in dem Haus gelebt hättet, ähm, und er sagt: „Ne, ich habe da nix mehr mit zu tun, die Beziehung ist zu Ende.“ Aber es sind ja 3 gemeinsame Kinder da und die sollen da ja auch, äh, eigentlich 'n gutes Leben haben, gut aufwachsen. Ähm, okay. Also, das heißt, wenn er die Kinder sieht, gehen die immer zu ihm. Also, er kommt bei euch nicht mehr l ins Haus.
Ja. Genau. Genau.